今コロナも少し、あの、落ち着いた後で色々と出かけようとか、うん、あの、いろんなところの旅の特集とかも色々やってると思うんですけれども、その中で、もうあなたが実際にこう旅行で行った場所とか、おこなった体験で一番印象に残った体験っていうのは何でしょうか？
はい。 はい。 はい。 <laughs> そうですね。結構、ま、旅行したと思うんですけど、とりあえずなんか最初に思いつくのが、おあの、友達の結婚式で行ったバハマですね。うーん、うん。
おお、いいですね。うん、うん。 ええ。 バハマ、ああ、すごいですね。
で、ね、あまり行かないですよね。その、バハマに、日本人の方は多分、ではい。
なるほど。 うーん。 そうですね。おそらくあれですかね。その、ご友人の方の結婚式とハネムーンも、もしかしたら兼ねてたのかもしれないですね。
そうですね。うん、なんでだったっけな。以前に行って楽しかったから、ハネムーンも兼ねてそこにしたってゆってたかな。そうなんですよ、うーん、で
うんうん。 うん、ふん。 あ、なるほど。 バハマ、うん、いいですね。
そうなんですね。で、ナッソーっていうところが有名なんですけど、早々、で、あの、その旦那さの、旦那さんのお友達の結婚式で、あの、「チケット買っといて」って言われて、で、てっきり何の疑いもなく、知識もなかったので、マハバハマに関して、ナッソーだと思って、ナッソーまでのチケットを買って、後になって、その島じゃないってゆうことに気づいたんですね。<laughs> そうで、ひ
うーん。 ええええ。 はい。 うん、うん。 え！そうなんですね。ええ、確かに、あの、バハマって、そう、日本人にとってもあんまりこう馴染みが薄いというか、あの、観光でバカンスとかで有名だっていうのはありますけど、そんな島も色々分かれてたんですね。
うん。 そうなんですよ。 そお。 そうなんですよ。それで、で、大変ということで、で、そこから飛行機をまた取り直して、結局ナッソー経由になっちゃったのかな？で、ちょっと前の話なので、うん。で、ナッソーに行きました。そしたらすごいちっちゃい飛行機が止まってて、それに乗らなきゃいけないっていうことで
うんうん。 うんうん。 ええ。 ああ、なるほど。うん。 <laughs> ええ！そうなんですね。
なんかセスナのような、なんかあの <laughs> そいであの、フライトアテンダアテンダンん？キャビンさんも、なんか若い女の子が1人、ちょ、チャラチャラってやって、で、彼女は椅子に座るわけでもなく、なんか荷物置き場みたいなところにちょろっと座って、壁についてる、なんかあの、シートベルトみたいなのを手通して、<laughs> 席がないの。「席席じゃないよな、あれは」とか思いながら、もう
うん、う。 へえ。 <laughs> ええ。 うんうん へえ。 はい。 うん、ふ。 <chuckles> え？大丈夫なんですかね。なんか見てるこっちが心配になりますよね、それは。
お、結構、あたしもあんまりそんな得意な方じゃないので、もう冷や汗まぎれで、そいで、ま、ものの、もうね、30分ぐらいだったかな、ほんとにもう、ネイバーアイランド近所の島に行く感じだったので、で、降りて、そしたら今度、ええ、荷物が届いてないっていうことがありまして、はい。
うん。 うんうん。 うん。 はい。 うんうん。 ああ、ロストバゲージになりましたか。ああ、怖いですね、それは。うん。
怖い。それで、で、ああ、もうなんかでね、日本みたいな対応してくれないんですよ、やっぱし、あちらのね、暖かい国ののんびりした方たちは。で、またね、観光客はお金を持ってくる人たちなので、良くも悪くも。
ああ、ああ。 なるほど、それは、うん。 うん、ふん。
はい。で、また、「取りに来てくれ」っていうま、届けてくれるわけでもなく。
え？じゃあ、どう手続きというか、どういう風にその時はされたんですか？うん。
えっとね、確か、うん、「携帯に電話します」っていう話だった気がします。で、その後、タクシーで取りに行ったような気が、けちょっと前の話になっちゃうんで、ただもうそん時の対応がのが、あまりにもちょっと残念だった記憶がね、そっちの方が印象が多くて。
ああ。 ええ、え。 あ、そうですね、なかなかね、あの、ご友人のばかんあの、結婚式の出席の行くまでがすごく大変そうですね。
そう とはいえ、<laughs> でも私がやってしまったことなんでね、もともとのチケットを、<laughs> ね、最寄りのところからじゃなくてナッソー経由にしてしまったの <clears throat>
ええ。 いやあ、でもその後がまたまた大変ですね、ほんとに。うん。
で、まだ続きがあって、で、まあ、無事結婚式はやったのかな。そいであの、で、まあ、行くまでもね、あの、やっぱりそういう、うん、まだ途上こ途上国だから、やっぱりその素敵なリゾートに行くまでに、地元のね、ちょっとこうあまり恵まれてないというか、経済的になところも通っていいくんですよ、タクシーで。そうすと、ま、ちょっと胸がキュンとするような経験もしたり、で、まあ、リゾートはもうすごい素敵で、インフィニティプールがあったりとか、もう何十年も前なんですけど、その時点でね。で、ヤシの木があって、もう、プールの中に椅子があって、バーがあって、プールに浸かりながらあの、それこそトム・クルーズの、うん、あの、映画じゃないですけど、あの、ドリンクを飲んで、みたいなカクテルを飲んで、みたいな
あ、そうなんですね。うんうん。 うん、ふん。 はい。 ええ。 ええ。 うんうん。 へえ、すごい。 うん。<laughs> はい。 いやあ、めちゃくちゃリッチな体験になりますね。うんうん、すごい。
いや、でも、「体が冷える」とか思いながらね、プールの中に「ここれは意味がわからない」とか思いながら、日本人の私は、あの、<sniffs> してたんですけど。それでまあ、夜夕方になって、あの、カジノが近くにあるからカジノが許されてる国だったのかな、あの時点で。うん、だから
<laughs> うん。 うん。 なるほど。 うん。 おお、すごい。なるほど。やっぱり観光客が多いから、その辺りも許容されて、人も集まるんですね。
うんうん。はいはい。そうですね。で、かん行きました。で、まあ、やり方もわからないので、私なんかは。だから、あのほら、テーブルとかがあっても、なんか、わからないなとか思いながら、あの、スロットマシンをちょっとやってみたりとか、で、やっぱり、うん、儲からないよねとか思いながら、ま、一応経験にはなったなと思って。うん。
はい。 <laughs> うーん。 おお。 <chuckles> なるほど。ご自身の中でそれが初めてのカジノ体験だったんですか？
カジノはそうですね、多分それが最初だと思います、うん、うん、そうゆわれれば。うーん。
うん、ふん、ふん。なるほど、もうそれも含めてあれですね、今回の旅行ん中では印象深い体験ってのがたくさんあったんですね。うん。
そうですよね。なんかもうそれ以上に、その、荷物が届かないとかがすごくあれだったので、そっか。そっか、カジノ初体験うん、あ、うん。そうなんですよ、もう。忘れちゃいました、すいません。割と、でもね、すぐ来た気はします。そいで、「あ、大丈夫だった」って、でも、タクシー代がかかったっていうのがあったかな。き自分たちで取りに行かなきゃいけないんだっていう感じだったんですよね。<chuckles>
そうですよね。いや、その荷物めちゃくちゃうん、気がかりですよね。大体どのくらいでこう連絡が来たんですか？その荷物については。 ああ、そうなんですか。うんうん。 ああ、よかった、よかった。 うん。 とか、自分たちで、その、ホテルからまた空港に戻って、荷物を回収しなきゃいけないんでですもんね、ええ。ちなみにそのうん、うん。あの、空港からはい、あの、ホテルまでその観光で、あの、ステイしてたホテルまで、どのくらいの距離があったんですか？
そう。そう、そう。ちょっとね、日本人のうん、感覚だとうん。 うん。 うん。 でもね、10分、15分ぐらいで行けたかな。そんな30分とかはかからなかったと思います。
ああ、なるほど。 ええ、じゃあ、意外とその中心部というか、街のその都市的な機構がある場所から近いところにあるんですね。
うん。 それなりに、うん、それぐらいだったような記憶はしてますね。うーん。それで、そのカジノ行く時は、ホテルからシャトルが出たんですね。勿論、その
なるほど。 はいはい。 あ、ホテルの中じゃなくて、また、その別の場所に移動なるんですね。うんうんうん。
あ、そうそうそう、しゃあの、カジノの場所に行くので、ホテルからのシャトルに乗って、無料で勿論行って、で、終わったので、じ時間内に、待ち合わせ時間だったので、みんなでその結婚されたカップルと、ね、皆で、じゃあ、ホテルのシャトルに乗って帰ろうって言ったら、あの、ホテルのシャトルが、ええ、何かの事情によって来ません。このタクシーに乗って下さいって言って、そのタクシーが凄いちょっと、いい値段を請求してきたんですね。<laughs>
ええ。 はい。 うん。 ええ！ はい。 <laughs> なんかちょっと、ホテルとのグルじゃないかって感じちゃいますよね、なんかね。うーん。
うーんうーん、そうですね。ちょっと、もう、そうなんですよ。その「うん？」って、やっぱ皆思ってそう、それで、ちょっと交渉が始まってですね。で、あの、そしたら、ま、だいぶ、ま、値下がったんですけど、そのホテルに電話するとか、色々言って。で、ま、ホテル代は値下がったんです、あ、ホテル代じゃない、そのタクシー代はね、値下がったんですけど、結局、ま、その、ね、シャトルではなく、タクシーを乗って帰ったので、ま、またここで「うーん」っていう経験をしてですね。
はい。 ええ。 うん。 はいはい。 <laughs> いや、すごく濃い経験。ちなみにこの現地だと、あの、実際にこう交渉とか、あの、会話で使う言語ってどうなるんでしょうか？何を使うんでしょう？うんうん。
<inhales> はい。 うん。 あね、あの、私アメリカ人の旦那さんだったので、もうお任せして、彼に英語で <chuckles> あの <chuckles>
はい。 <laughs> ええ。あ、なるほど。
はい、英語ででやり取りしてました。ただ、私が聞いてもわかるような、結構、うん、アクセン向こうはアクセントのある英語でしたね、やっぱりちょっと。うーん。
うんうん。 なるほど。でも現地そうですね、現地でも英語が使えるとなると、こう、英語堪能な旦那さんがいるとすごく安心できますよね。
うん。 あ、うん、そうそう、もうそこら辺は全然もうだから荷物ん時もね、あの、ま、ストレスは全然あの、なかあの、全然低かったと思うんですけどね、英語が喋れる人だったので、うーん、ただね、ちょっとね、だん楽しいはずの、ね、経験、その夜もなんか帰りがそんな感じで、ただ、さいそう、あんまり悪いことばっかりではあれなので、ただ最後におつお伝えしたいしときたかったのが、で、現地の方に「美味しいお店ありますか？」って聞いたら、あの、すごいあの、しゅちっちゃい狭い汚いお店だったんですけれども、そこで食べた、ええ、コンク貝のセビチェっていうご料理をご存知ですか？セビチェ。あの
うんうん。 はい。 うん。 そえすね、それは良かったです。うん。 うーん。 <laughs> はい。 はい。 うん。 セビチェ、いや、あまり、そうですね、馴染みのない料理でした。はい。
あ、そうですか。 セビチェってね、あの、生もの、お魚とか貝とかを、ええ、ええ、レモンとかライムジュースでしめるんですね。
うんうん。 へえ、凄い。なんか、爽やかな。
そのレモンとかライムジュースの酸で、少しこう締めてくあの、料理する感じなんですけど、それと、こう玉ねぎのみじん切りとか、こうトマトのみじん切りとか、ペッパーのみじん切りとかと、こうこうみじ合わせて。で、そこではコンク貝だったんですけど、もうそれがすっごく美味しくって。で、お店の外に、その砕いたコンク貝の貝殻がいっぱいあったり、とりあえず、ま、だか、採りたてだったんですね。それがもう
うんうん。 はいはい。 ああ、いいですね。うん。 うんうん。 はい。 ああ、凄いですね。どうなんだろう。他のお客さんとか、なんか、そのお店にいる常連のお客さんとか、そこにいる他のお客さんの層とかって、どんな感じでしたか？
うん。 はい。 結構、ひやっぱ地元の人っぽかったですね。ただ、そんなに混んでる印象もなく、時間帯があれだったのか。でも観光客がね、来て、わさわさしてるイメージは一切なく、こう静かな、狭くて、全然、こう華やかさのない地元のお店でしたね。
うんうん。 ええ。 ああ。 あ、なるほど。でもやっぱりこう、いいですよね。そういう旅行の時に、地元の人とか、うん、地元で、こうひっそりと、でも、こう続いているっていうお店のところで、現地の食べ物を食べるっていう体験は、凄く良い思い出とか、印象にも繋がるんじゃないかなと思います。
うーん。 はい。 うーん。 はーい。 そうなんですよ。だからそれがね、もうだから、その後の滞在は、ほぼ毎日通って。<laughs>
うん。 はい。 <laughs> なるほど。
ぬほ、1日1回は食べてましたね。
ああ、いいですね。うんうん。
で、忘れられなくてそうなんですよ。で、アメリカに戻ってからもなんか、その、南の方で、キーウェスト行った時とかも頼んでみたりしたんですけど、そういうコンク貝とかを。でも、同じものには結局、味あだあり付けなかったですね。あの時の、あの美味しさというか。うん。
それだけお気に入りにうん、なったんですね。 はい。 うん。 ああ。 ああ。 おだったんですね。やっぱりそこのお店、そこの地元のところで食べる、そのお店の料理がやっぱり特別だったんですね。
そうですね、多分きっとそこが、あの、新鮮だったんでしょうね。あの柔らかさとあの甘さは、やっぱりどこで食べても味わえないんですよね。うーん。
うん。 うんうん。 なるほど。でもあれですね、ほんとに旅行に実際に行くっていうところから、そのホテルに着くまでも色々とありましたけど、でも、そういった美味しい料理とか、地元の素敵なお店に出会えて良かったです、ほんとに。
はい。 はい。<chuckles> ありがとうございます。やっぱ行かないとね、なんか、ま、色々あっても、良くも悪くも今思うと、いい思い出かなと思ったりして、なので一番印象に残った体験って聞かれると、その話が出てきちゃうんですよね。良くも悪くも。<laughs>
はい。 うんうん。 はい。 <laughs> なるほど。そうですよね。だってまず、最初のそのチケットのお話であったりとか。うん。あの、飛行機、その乗り継ぎの飛行機の、その小型のちょっと怖い体験をしたお話とか。<laughs> その後のまた、着いた後の荷物？<laughs>
うーん。 はい。そうなんですよ。 そうなん、そう。 はい、なくなっちゃったっていうね。<laughs>
ええ、であったり、そのカジノからの帰りのタクシー、あれもね、夜だったらわた怖いですよね。
そう。 そう、ちょっと怖かったですね、暗かったし。<laughs>
ろうですよね。<laughs>
そうなんですよ。
なかなか濃密で深い体験をされてきたということですけど、その体験の、ま、この旅全体が、あなた自身に、その後どういったこう、影響とか、こう、まあ、変化を及ぼしたりとかってありましたか？
はい。 うん。 変化、そうですね。ね、ためらそうですね、やっぱり体験しないとね、何もこう味わうことも出来ないので、まあ、とりあえず行動してみることかなっていうことと、あとやっぱ飛行機のチケットを取る時は十分に確認をして、それからはい、あの、バハマとかあちらの国はいっぱい島があるので、あの、確認してから取りましょうっていう
うん。 はい。 うんうん。 <chuckles> はい。 ええ。 <laughs> いや、大事な学びですね、ほんとに。うんうん。
ことで <laughs> ことですね。はい。とて
<laughs> なるほど。
はい。
いや、でもほんとに色々と大変なことはあったとは思いますけれども、すごくあの、印象深い、大切な、その、じご自身の経験と体験になられてるっていうのを聞いて、とてもなんか嬉しく良かったなと思いました。ほんとに今回はですね、色々貴重な体験をシェアしていただいて、ほんとにありがとうございました。
はい。 ありはい。 はい。あ、とんでもないです。こちらも楽しかったです。ありがとうございました。
あっ、良かったです。またよろしくお願いします。